<chuckles> Aynen. Yani, şöyle, ben misafirlerime de genelde, işte, bu, eee, kendi yaptığım şeyleri etmeye çalışıyorum ama tabii ki, eee, İstanbul'dayken, böyle, küçük bir yerde, balkonumda çok fazla, böyle, bir şansım olmuyordu. Sonrasında, eee, İs İspanya'ya taşındım. Burada ev ararken inanılmaz bir, eee, şey oldu benim için, böyle, sürpriz oldu ve, eee, beni çok mutlu eden bir şey oldu. Balkonumun 2 tarafında, böyle, çok geniş, eee, ekim için toprak var, toprak alan var, yani, bir balkon düşün, onun, böyle, 2 köşesinde üçgen şeklinde bayağı da büyük, yani, <chuckles> bir tarım alanım var, aynen. Buraya geldiğimde o yüzden işleri biraz daha büyüttüm, biraz toprakla ilgili falan, böyle, eee, şeyler yaptım. Toprağı daha nasıl verimli hâle getiririm? Mesela, toprağı öncesinden hazırlamak gerçekten çok önemli. Çünkü bitkiler, eee, işte, al alacakları o besini, işte, güneşten alıyorlar, sudan alıyorlar ve topraktan alıyorlar. Eğer toprak gerçekten, böyle, hani, kupkuru besinsiz bir topraksa o bitkiye de iyi gelmiyor. Özellikle, böyle, geçirgenliği sağlamak için mesela perlit döküyorum, işte, Torf döküyorum, vermiculite, eee, mineral açısından toprağı destekliyor. Sonra bazı, işte, kompost, eee, organik kompostlar oluyor. Kendim de yapıyorum bu arada kompostu ya da, işte, solucan gübresi.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tamam. İnanılmaz iyi denk gelmiş, ya o zaman. <chuckles> Çok iyi. Neler yapıyorsun, mesela, şu an ekstra? Hı hı. Tamam. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Kompost dediğin ne oluyor, tam olarak?
Eee, şöyle, bir şey yapıyorum. Yediğim, eee, şeylerin, eee, sebzelerin, işte, geride kalan kısımlarını, bazılarını, mesela, suda bekletiyorum, işte, nedir? Muz kabuğu. Küçük küçük doğruyorum bunları, işte, sonra avok
Hı hı. Bu bizim içtiğimiz komposto buradan mı geliyor?